Ouais, ouais, j'ai dû reporter plusieurs dates et puis bon ça ça s'est fait mais heu ouais. Mmh mh et donc heu, voilà tu avais un p j'avais un problème de, tu vois, heu, de fond, tu vois? Financier, parce que, heu, ils di ils aidaient plus en fait les entreprises en difficulté et heu, comme l'événementiel pouvait reprendre. Le truc c'est que comme moi j'ai décalé, bah, il y a pas, tu vois?
Ah bah, oui en plus toi c'est ton travail quoi. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh!
Mmh mh.
Oh là là. Il y avait pas quoi? Il y avait pas de
Bah, en fait c'est, heu, tes revenus. Bah en fait ce que tu gardes déjà. Ouais c'est ça, j'avais pas d'aide.
Ah tu avais pas d'aide? Oh! Oh là là! Ça doit être compliqué là.
Ouais. Parce que, en fait, heu, comme je suis multi-activités, ben c'est compliqué parce que, <chuckles> heu, eux ils y ils prennent pas en compte, ils prennent juste ton numéro de SIRET et ils disent: «Bon toi t'es une mensuelle, ben voilà quoi» tu vois? Ça reprend.
Oui. Oui. Oui c'est ça.
Mmh. Mais heu, tu as pas de nouveaux prospects, c'est pas possible, tu vois? Parce qu'ils disent qu'il a trop de de de limites tu vois? Donc c'est pour ça. Mmh mh.
Ouais. Ouais. Oui. D'accord. Non, mais moi je parlais je parlais vraiment en fait de, hem, en fait, j'ai trouvé les gens beaucoup plus unis pendant le Covid
Mais après, post-Covid je sais pas. Ouais. Dis-moi. Ouais? Et désunis après?
que après. Ouais et heu et pendant le covid, je me suis dit, heu: «Waouh, j'espère qu'en fait ça va être une crise de conscience, heu, pour les gens» ouais. Mais oui! Ah bah, je me suis dit: «On va être tellement contents de pouvoir sortir et de voir des gens que du coup, tu vois, on va tous être beaucoup plus, heu, bienveillants entre nous et cetera» tu vois? Ben en fait, ça a duré, heu, juste le temps d'un week-end, je pense, <chuckles> où tu voyais les gens beaucoup plus souriants, heu, les gens qui disaient: «Bonjour» comme si, heu, tu sais, on a traversé, heu, on a traversé ça ensemble, tu vois? <chuckles> Mais bon, ça a pas duré longtemps.
Ouais. Ah pas du tout, ils sont revenus à l'état normal en fait. Ouais ouais. Mmh mh. Mmh, ouais, je vois. Mmh mh. Oh mmh mh. Oh bah parce qu'ils sont sortis, heu ouais, ouais. Mmh mh. Non non, aujourd'hui c'est c'est c'est chacun pour soi, hein. C'est, heu alors que pendant le Covid c'est: «Oui, tu veux que j'aille te chercher les courses? Heu, na na na» et en fait s il y a du il y a il y a un business qui s'est dé qui s'est développé autour de ça aussi, hein. Tu sais, heu, les gens pour chercher les courses pour les autres, heu,: «Tu me payes tant, heu, je vais chercher» tu vois? Ouais. Mmh mh.
Mais oui. Oui. C'est ça. Ouais c'est vrai. Ouais.